जी अ, देखिए बहुत सारे ऐसे पल होते हैं ज़िंदगी में वाक़ई में जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि यार अ, सच में किस्मत ने बचाया है। जैसे मुझे छोटी-सी अ, याद है और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पल हुए हैं, बहुत सारे। सबसे पहले शुरू करता हूँ छोटे-से तो बहुत छोटे थे और अ, मतलब मामा के यहाँ से कुछ खिलौने आया करते थे हमेशा की तरह, तो एक खिलौना आया था जो घोड़ा था छोटा वाला <chuckles> तो उसमें टायर लगे हुए थे, तो उसको उसके गले में रस्सी बाँधकर और मैं उल्टे पैर चल रहा था अपने घर की दूसरी मंजिल पे।
हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी ज़ जी। ओ, ओह।
और अ, वो घोड़ा का मुँह मेरी तरफ़ था, मैं खींचते चले आ रहा था। अब चलते-चलते मुझे ये नहीं पता चला कि छत कब ख़त्म हो गई है और वो उसका जो था वो छत खत्म हो गई और मैं सीधा नीचे न गिर गया छत उससे। उ उ 2 मंजिल से नीचे गिरा था सीधे और अ, तो बहुत बुरी तरह से सर पे सर का जो फोरहेड होता है वहीं पर अ, चोट ऐसी आई थी कि आज भी उस जगह पर बाल नहीं है, गौर नहीं की घरवालों ने, टाँके-वाँके भी नहीं लगाए और इत्तेफ़ाकन पता नहीं कैसे बचे वरना अब सर में चोट लगने से कहाँ बच जाते हैं? तो ये एक किस्सा उस समय ऐसा हुआ था
जी। अरे नहीं। आप 2 मंजिल से नीचे गिर गए? अरे बाप रे! हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अरे! ऊपर वाले का धन्यवाद है।
अ, जी। अ, जी ऐसा किस्सा ये था उस समय का और उस समय उम्र भी ऐसी थी मतलब कि अ, म मतलब हो सकता था कुछ भी, जान जा सकती थी क्योंकि 2 मंजिल काफ़ी ऊँचाई हो जाती है जब आप गिरते हो नीचे की तरफ़ तो, लेकिन हम गिरे नहीं थे। जी।
जी। हुँ, बिल्कुल। बहुत ऊँचा होता है। एक बच्चे के लिए तो और भी ऊँचा है। अ, बिल्कुल आपने कहा देखिए वाक़ई 2 मंजिल बहुत ऊँचा होता है, और जब बात एक बच्चे के लिए आती है तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा भयावह हो सकती है वो परिस्थिति। अ, ब लेकिन मुझे बताइए कि जब ये सारा वाक्या हुआ अब देखिए आप क्योंकि छोटे थे तो शायद आपको अ, उस वक़्त क्या हुआ हो, क्या परिस्थिति हुई हो, शायद आपको याद ना हो। लेकिन क्या आपने कभी अपने घरवालों के मुँह से अ, उस वाक्या के बारे में वापस से सुना कि कैसे अ, सब परेशान हुए या क्या डॉक्टर के पास कैसे जाना हुआ, क्या अफ़रा-तफ़री मची? अगर आपने कभी सुना हो तो हमारे साथ साझा करिए।
सही बात है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल उस घ घटना के बाद अ, घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने अ, क्योंकि हमेशा से मेरे साथ ऐसा होता रहा है कि मैं मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं आज भी सोचता हूँ आज नहीं होती, एक तरह से जो ट्रेजेडी होती है ना, कुछ लड़कों के साथ अ, कुछ बच्चों के साथ कि कुछ न कुछ ऊट-पटाँग हो ही रहा है, तो मेरा वो उस था ऐसा कि होता रहता था। तो हालाँकि डाँट भी डाँटते तो क्या, बच्चा ही था, लेकिन हाँ इतनी गलती मुझे आज भी घरवालों की एहसास होती है कि वो वो लोग अच्छे डॉक्टर पे क्यों नहीं ले गए उस समय ले जाते तो शायद अ, वो टाँके-वाँके भर के उस समय बाल आ सकते थे उस जगह पर। लेकिन हालाँकि अब तो वैसे ही उड़ गए आगे के तो दिखाई नहीं देते ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये एक किस्सा है अ, जो बचपन का है और दूसरा एक और किस्सा है जो उसके अ, बाद थोड़ा-सा बड़ा होने पर हुआ था। जी।
हुँ, हुँ। जी। उ, जी। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। हुँ, हुँ। अच्छा।